Ya şöyle sü bir söyleyebilirim onlarla ilgili, gerçekten son zamanlarda kendilerini bu korsanlar, yazılım korsanları veya işte bu sahtekârlığı yapan insanlar, ııı, gerçekten kendini çok geliştirdiler. Aşırı derecede benzeyebiliyor artık. Iıı, mesela Amazon'dan gelebilecek bir veya işte ne bileyim bir postaneden gelebilecek mail'i çok iyi taklit edebiliyorlar, ama orada da mesela bir şekilde grafiklerde bir, iii, farklılık olabiliyor. Benim gözüm yani seçebiliyor onu. Algıda seçicilik biraz da aslında e, kişiden kişiye değişebilir ama bende en azından ben onu bir şekilde anlayabiliyorum uzun yıllardır internet kullandığım için. Evet, yani bir şekilde açık verebiliyorlar ııı veya işte bu noktalama işaretleri.
Hı hı. Evet. Tamam. Hımm, öyle mi? Tamam. Hı hı. Ya şeyden mi? Yani bir gelen mail'in, eee, gelen mail'deki yazı ya da işte fon rengi, eee, işte klasik belki bir firmanın kullanmadığı bir şey olması gibi mi? Neler mesela özellikle dikkatini çeken, aklına gelen bir şeyler var mı? Bir tavsiye verebileceğin "Şu mesela çok onları ele verir." dediğin bir detay var mı?
Hı hı. Evet, yani genelde 2 şey çok dikkatimi çekiyor o mail'de. Bu en altta böyle işte, eee, ımm, yani yazılım hakları diye bir kısım oluyor işte. Eee, orijinallikten bahsediyor o siteye dair, mesela işte diyelim ki Amazon. O orada böyle bir açık verebiliyorlar çünkü oradaki o yazı fontlarında veya, ııı, ne bileyim işte, eee, kelime kısmında bölüm noktalama işaretlerinde bir açık verebiliyorlar. Oradan ilk anlıyorum. Bir de dediğim gibi görseller kısmından yani görselliklerde de mesela böyle bir, iii, taklitleri için o görselin kalitesi düşük olabiliyor.
Hı hı. Tamam. Anladım. Bunu bilmiyordum. Hıı.